Exato, eu vou tá onde os turistas estão. Eu tô safe tô de boa. <giggles>
É. <chuckles> Aí foi aí assim, e e já comecei assim, né, eh, cometer alguns erros de estufar o peito, né. Falar: "Não, eu já sei, já viajei muito e tudo." Só que o o fator de viver na Europa me deixou um pouco relaxado, né, porque tirou um pouco da minha atenção, assim. Porque, no Brasil <laughs>
Hum. Uhum. É. É, isso é isso é o o meu erro, também, quando eu volto para o Brasil. Eu fico muito relaxada com isso, né, com assalto e tal, e fico muito relaxada com faixa de pedestre porque aqui, você chega na pa faixa de pedestre, todo mundo vai parar, no Brasil não, você vai morrer atropelado. <laughs>
Sim, e e e <chuckles> e dei isso é um exemplo assim, né, de de uma de uma coisa simples, sabe, que a gente acaba perdendo a atenção? E querendo ou não, é um erro ali, por mais pequeno que seja, né, às vezes pode se tornar um erro gigantesco. <chuckles>
Aham. Exato. Aham. É, coloca a sua vida em risco.
É, e assim, eu fui fui para o Rio de Janeiro e tudo, e quando eu cheguei no Rio, eh, eu falei assim: "Pronto, tô no meu país, estou no Brasil." Aquela alegria e tudo, e aí, eu decidi ir no Cristo Redentor, né.
Hum. <giggles> Uhum. Sim.
E, com tudo, eu tinha alugado um um hotel, né, e tudo. E aí eu deixei, né, deixei dinheiro, deixei carteira em casa, documento, deixei tudo assim, né, no hotel que eu estava hospedado.
Uhum. Hum, e era hotel mesmo? Era Airbnb, era hostel?
Era hotel, hotel mesmo.
Ok, ali é su seu quarto, sua chave, tudo seguro. Uhum.
Isso, até então, só eu que entraria, né? É o que eu achava. <chuckles> Até que que assim, em vez de eu levar comigo pelo menos os cartões, documento, que era o que meu pai sempre indicava, né, "Ah, todo lugar que você for você carrega tudo de importante", ou essas coisas você compra de novo. E aí, acabou
Ok. <laughs> Ixi. Hum. Uhum. Sim. Mas documento é dor de cabeça.